آه، لعيالي بقى، باقعد أحكيها لهم إحنا أصلًا كمان كانت بتصوّرنا وطَبَعنا الصور آآ، كانت كاميرا بقى، كان لسه بقى التليفونات الاعتماد على الصور في التليفونات ما كانش كامل، فكنا متصوّرين بكاميرا، وروّحنا حمّضنا الفيلم، وفالصور بقى إيه، مطبوعة كده كُلّ ما أشوفها آآ، وولادي يقعدوا بقى ي يقولوا لنا ه نجيب الصور ونقعد نتفرّج، أحكي لهم بقى قصّة ال الصورة دي والموقف كان عامل إزاي، امم، عايزة أقول لِك إن إحنا بقى اتصاحبنا مع الراجل وقعدنا بقى طَب أنتم كنتم مكش <laughs>
إمم. إمم. أيوه قصّة كُلّ صورة، أيوه، طَب قابلِك مث أيوه أنا كنت لسه هاقول لِك الراجل ده أخباره إيه دلوقتي؟ <chuckles> واضح إنه هو كان سبب أُلفة ما بينكم يعني.
امم، ده إحنا أصلًا قعدنا